あ、そありがとうございます。まあ、何かポチッて押したらもう届くようになっちゃって。もうこれ何か逆にいいかなと思って、ま、続けてるっていう、え、何か偶然のあれなんですけどね。偶然でやってる感じなんですけど。
はい。 うーん。 あっ、運送で。え、でもすごくいいですね。
うん、そうですね。何かやり始めたら、結構これいいなと思って。ま、それやってるのと、あとは、まあ、うーん、ま、ボキャブラリーを増やすのに、あの、単語帳みたいなのは、あの、わかんない単語がいっぱい出てくるんで。それを、ま、書き取って特にその、メールマガジンとかだと、あの、美術館とかでなんか、美術の洋画とか、あんまり日頃の会話で使わないような用語とか。
はい。 うん。 うーん。 ああ、使わないですね。